อยากจะทราบเลยค่ะว่ามีการเดินทางครั้งไหนไหมคะที่ทำให้คุณน่ะค่ะมองโลกเปลี่ยนไป?
เอาจริง ๆ อะค่ะ ก็น่าจะเป็นครั้งที่แบบว่าไป ไปอเมริกาอะค่ะ มันจะมีแบบว่า อา มันจะมีเหมือนแบบว่าเราอะมอง เขาเรียกว่าไรอะ มองโลกแบบเปลี่ยนไปมากเลยอะ อา ใช่ ก็คืออย่างแรกอะเนาะ คือตอนนั้นเราต้องบอกก่อนเลยว่าเราอะจะไปเพื่อที่จะแบบไป ไปปรับเนาะ เขาเรียกว่าปรับอะไรนะ ไปปรับว่าเราอะสามารถที่เราจะ จะอยู่ในประเทศนี้ได้หรือเปล่า เพราะว่าในอนาคตอะค่ะ เรามี แพลน ที่เราอะ จะ จะย้ายลูกมา แต่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะค่ะ คือเราไปอะเราก็คือยื่นเรื่องไปก่อนแล้วนะ อา เพราะว่าการยื่นเรื่องไปอะมันไม่ได้ มันไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรอะ มัน มันไม่ได้เสียหายอะไรอะค่ะ เพราะว่า พอยื่นเรื่องไปปุ๊บอะ ถ้าเผื่อเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปอะเนาะ เราก็หยุดได้ แต่ถ้าเผื่อเราตัดสิน เรายังแบบอยากไปอยู่อะค่ะ เรื่องมันก็ดำเนินการไปแล้ว แล้วรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะยื่นไปได้ประมาณ 6- 6 เดือน 7 เดือนได้แล้วแหละค่ะ อืม ใช่
อ๋อ โอ้โฮ ยังไงคะ? อืม อา อืม อืม อืม อืม อืม ค่ะ อ๋อ เหมือน เหมือนแบบ อ่า เราก็อยากจะลองไปอยู่ด้วยเนาะ ว่ามันไปอยู่แล้วเนี่ยมันจะดีหรือเปล่า มันใช้ชีวิตยากไหม ก่อนที่เราจะย้ายเข้าไปจริง ๆ ใช่ไหมคะ?
อา ใช่ ๆ ๆ ใช่ค่ะ ใช่ คือแบบประมาณว่า แบบเราคุยกับสามีอะค่ะ คือด้วยความที่สามีไม่เคยไปต่างประเทศเนาะ แล้วเขาอะค่ะจะอยู่ในจุดที่เขาอะเป็น เซฟโซน เพราะว่าเขาอะเป็นราชการ แล้วใจเขาอะคือแบบว่าไม่ ไม่ได้อยากจะแบบคิดที่จะลาออกอยู่แล้ว คืออยู่ในประเทศอะมันก็ดีอะค่ะ เออ คือมัน
อืม ค่ะ อ๋อ เลีย อา อืม มันมีความมั่นคงมากกว่าตอนนั้น อืม แล้ว
ใช่ คือมันมีความมั่นคง ใช่ ๆ คือเขาไม่รู้ว่าการที่แบบจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ ทำไมแบบว่ามัน มัน มันจะดีกว่ายังไง เราก็เลยบอกว่า "ถ้าอย่างงั้นน่ะ ลา ลาออกไปดูก่อนไหม?" เอ๊ย! แบบไม่ได้ลาออก เหมือนแบบว่าหยุด หยุดแล้วไปดู
อือฮึ อืม อ๋อ ลองพักยาว ๆ สัก อืม โอ้โฮ เป็นไงบ้างคะครั้งนั้นที่แบบได้แบบไปลองใช้ชีวิตดูอะ เราชอบไหม? สามีชอบไหม? หรือว่ามันเกิดปัญหาอะไรบ้างเอ่ย?
ใช่ ต้องบอกก่อนเลยว่าสามีอะเป็นคนที่แบบว่าเฉย ๆ มาก คือเขาเรียกว่าอะไรอะ ล เฉย ๆ ในที่นี้ก็คือแบบประมาณว่า ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ไม่ได้เนาะ คือเขาไปสัมภาษณ์วีซาอะค่ะ แล้วเขาก็บอก เขาก็บอกว่า เราก็เหมือนแบบ เขาไม่แบบ เขาไม่ได้เครียดอะไรเลยอะ เออ แต่คือแบบอันนั้นไปสัมภาษณ์วีซาท่องเที่ยว เที่ยวนะคะ อา เขาก็เหมือน แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ เรา เราก็ไปยืนรอเนาะ ยืนรอนานมาก คือไปสัมภาษณ์วีซาคือไป 2 คน เพราะเรากะว่าถ้าสมมุติเราต้องทำให้ลูกด้วยอะ ก็คือ ก็คือลูกก็จะได้แบบไปกับเขา แต่คือพอไปถึงน่ะ เจ้าหน้าที่บอกว่า อา "ลูกไม่จำเป็นต้องเข้าไป" เราก็เลยถามว่า "ตกลงอะจะ จะเอาเข้าไปไหม?" เขาบอกว่า "เอาเข้าไปแหละ ไหน ๆ ก็มาแล้ว ให้ลูกแบบว่า ได้เห็นแบบว่าข้างในเป็นยังไง?" อืม
อ้อ อืม อืม ชิล ๆ อืม อืม อ๋อ อืม อา อา ๆ ๆ อ๋อ ก็เวลา อ๋อ แต่ตอนนั้นก็คือให้ลูกได้เข้าไปในที่สัมภาษณ์ด้วย ใช่ไหมคะ?
แต่ลูกยังเป็นเบบีอยู่นะ <chuckles> ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าเขามาแบบ เขาเรียกว่าอะไร เขามาคนเดียว หรือว่าเขามาในตอนโต เราก็กลัวว่าเขาจะแบบ เออ แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ แบบ แบบมันไม่ปลอดภัย เขาก็อาจจะแบบทำอะไรไม่ถูก อะไรอย่างเงี้ย อา ใช่ เราก็แบบ อุ๊ย เป็นห่วงอะ คือถ้าเผื่อสามีเข้า ใช่ ถ้าเผื่อสามีเข้าไปคนเดียวอะเราจะไม่เป็นห่วงเท่าไร เออ
อืม อืม อืม อืม ก็เหมือนแบบว่า อืม โอ้โฮ แต่อันนี้แบบว่า โอ๊ย มีลูกเข้าไปด้วยเนาะ เราก็เลยเหมือนเพิ่มความเป็นห่วงให้กัน แล้วเป็นไงคะผลวีซาครั้งนั้น?
ผลวีซาครั้งนั้นคือเหมือนประมาณว่ากึ่ง ๆ กึ่ง ๆ รีเจกต์ เนาะ คือเขาให้ใบตรวจสุขภาพกลับมา อืม สามีเราบอกว่า "อา เนี่ย ได้ใบมาแบบเนี้ย" เราถาม เราก็ถาม "เขาหยิบพาสปอร์ตไปไหม?" บอก "ไม่ ของ ของพี่อะเขาไม่ได้เอาไป แต่ของลูกอะ เขาเอาไป" เออ แล้วแบบ เฮ้ย! เฮ้ย แล้วแบบทำไมไม่ตื่นเต้นอะไรเลย เออ
อืม อืม อ๋อ ใช่ไหม อืม โอ้ มันก็เหมือนเป็นเหตุการณ์ที่ดูน่าลุ้นอยู่เนาะ ตรงแบบ เฮ้ย! ทำไมเขาไม่เอาพาสปอร์ตเราไปล่ะ
ใช่ ๆ เออ ก็เลยบอกว่า อะ ถ้าอย่างงั้นน่ะ เดี๋ยวดูซิว่า เขาให้ทำอะไร เขาบอกว่า เนี่ยเดี๋ยวเขาให้ไปตรวจสุขภาพ เดี๋ยวจะไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลนี้ เราก็เลยบอกว่า เดี๋ยวก่อนนะ คือถ้า ถ้าบอกสถานทูตให้เอา ให้ไปตรวจสุขภาพอะมันไม่ใช่แค่เนี้ย เออ เราบอกอย่างเงี้ย เพราะเราเคยทำงานเกี่ยวกับแบบ การที่แบบทำวีซาให้นักเรียนไป ไปต่างประเทศเนาะ ซึ่งเรารู้ รู้ดีเลยว่าแบบแต่ แต่ละประเทศอะ เขาจะมีโรงพยาบาลของเขา อา เราก็เลยแบบว่าดูปุ๊บแล้วบอกว่า "เขาให้มาแค่นี้จริง ๆ เหรอ" เออ บอกว่า "เนี่ยก็มีใบแนบ ข ข้างหลังมาเล็ก ๆ" อะ อา เราก็ไปดู อา สรุปได้ 2 โรงพยาบาล เราก็บอกว่า ได้แค่ 2 โรงพยาบาลเนี้ย แล้วเขากำหนดชื่อหมอมาด้วย จะเลือก จะเลือกโรงพยาบาลไหน อืม
อืม อืม อืม อืม อืม อืม อะฮะ มันเหมือน อืม อา โอ้โฮ! อ๋อ โอ้ มีการกำหนดถึงละเอียดแบบนั้นเลย โอ้โฮ แล้วเป็นไงคะ อยากจะรู้เลยว่าพอไป ได้ไปแบบว่า อ่า ตรวจสุขภาพแล้วอะค่ะ หลังจากนั้นน่ะผลวีซาของเราอะค่ะ?
อืม อา ผลวีซา ใช่ไหมคะ ก็ส่งกลับมาภายใน 1 อาทิตย์ ก็คือผ่านค่ะ แต่รู้สึกว่าทำวีซาครั้งนั้นน่ะเนาะ ก็คือมันก็มี เขาเรียกว่าอะไร มีมุมที่มัน มัน เอ๊ะ มันเปลี่ยนไป เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วอะ ใช่ เอาจริง ๆ แล้วปกติเราทำรุ่นตั้งแต่สมัยที่มัน 3,000 น่ะค่ะ วีซา สามพัน เนาะ เราได้ 10 รุ่นลูกเราได้ 6,000 สามีก็ได้ 6,000 แต่บวกค่าตรวจสุขภาพอีก 10,000 กว่าบาท เออ
อืม อืม อืม แปลก ๆ <chuckles> อืม อือ
เท่ากับตอนนี้เลยอะ แล้วตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่า วีซามันขึ้นไปถึงเท่าไรแล้วเนาะ รู้สึกว่าตอนนี้เหมือนจะ 400 กว่าเหรียญน่ะค่ะ เออ
อืม อืม อืม โอ้โฮ! ฟังดู ก็ โอ้โฮ เป็น บวกค่าตรวจสุขภาพไปด้วย ก็ถือว่าเยอะเลยเนาะ โอ้โฮ แล้วเป็นไงอยากรู้เลยว่า อ่า ไอ้การได้ไปครั้งนั้นน่ะ มันทำให้เปลี่ยนมุมมอง อะไรบ้างเหรอคะ?
ใช่ ใช่ เปลี่ยนค่ะ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วปกติเนาะ เรา เขาเรียกว่า อะไร ไปต่างประเทศเราต้องมี แพลน ต้องแบบว่า เขาเรียกว่าอะไร ไปตาม แพลน ที่เราวางไว้ อันนี้พอวีซาเปลี่ยน ใช่ไหม คืออีกวันหนึ่งอะจองตั๋วเลย แล้วก็อีกแค่ 5 วันน่ะค่ะ ก็คือเตรียมตัวเดินทางเลย ใช่
อืม ใช่ อืม เดินทางเลย โอ้โฮ ถือว่าเป็นเวลาที่มันค่อนข้างกระชั้นชิดมาก ๆ เลยก็ว่าได้เนาะ แล้วเราก็แบบ โอ้โฮ ปรับตัวยากไหมคะ ก่อนนั้นที่เข้าไป มีความแบบ Jet Lag หรือว่าแบบอะไรบ้างไหมเอ่ย?
ใช่ค่ะ อืม มี ตอนแรกเราไม่คิดว่าเราจะ Jet Lag นะ เพราะว่าเราอะเดินทางบ่อยเนาะ ด้วยความที่เราเดินทางบ่อย เรารู้ว่า เวลาโลกอะมันก็จะเปลี่ยน ใช่ไหม เพราะว่า เหมือนแบบได้ ได้ เคยได้ยินมาว่า อ่า ถ เวลาอเมริกาประมาณนี้ แล้วคือดูจาก ดูจากในโทรศัพท์ด้วย เราก็เตรียมนอนมาบนเครื่องเลย คือไม่ว่าแบบทำอะไรปุ๊บอะ ก็คือแบบนอน ๆ ๆ อย่างเดียวอะ คืออย่างสมมุติถ้าแบบมีเวลาปุ๊บอะ เราก็จะนอนเหมือนแบบ ให้มัน ให้พยายามให้แบบปรับเวลาให้มันแบบเป็นนอนตอนกลางวันให้ได้อะค่ะ อา ใช่
อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม ไอ้เราก็แบบพยายามเตรียมตัวเนาะ ไม่ใช่ว่าจะหักโหมตัวเองเกินไป โอ้โฮ ก็เป็นวิธีที่ดีเลยเนาะ แล้วแบบนั้นน่ะ มันมี อยากรู้เลยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมคะที่แบบ เฮ้ย มันทำให้เรารู้สึกว่า เฮ้ย! มันไม่ใช่แบบนี้นี่นา แบบมันไม่ใช่กับสิ่งที่เราคิดไว้อะ มันมีบ้างไหมเอ่ย?
อืม อุ้ย ถ้าเผื่อแบบไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไว้อะมันมีเยอะเลยนะคะ แต่มันเป็นแบบว่าไปในทางที่ดีอะ อย่างเช่นแบบ อ่า ลง ลงเครื่องเนาะ คือปกติแล้วอะสมัยก่อนอะเราลงเครื่องมาเนาะ เราก็จะแบบเป็นแบบรัฐที่ใหญ่อะค่ะ เออ คือแบบ เหมือนแบบไป อย่างเช่น กรุงเทพอะ กรุง กรุงเทพที่สุวรรณภูมิอะใหญ่กว่าสนามบินที่เราไปลงวันนั้นอีก อืม
อือ โอ้โฮ อืม อืม อืม โอ้โฮ โอ้โฮ เป็น ส ตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนาะว่าสนามบินมันใหญ่มาก
ใช่ ใช่ ๆ อา ไม่ ๆ คือที่เราลงอะมันไม่ใหญ่อะค่ะ คือใน ใน ในสุวรรณภูมิอะใหญ่กว่าอีก คือในสุวรรณภูมิทำแบบ ไปนี่ พอไปถึงนู่นใช่เปล่า ตอนแรกเราตื่นเต้นมากเลยเนาะ เพราะว่าเราคิดว่า เฮ้ย! เดี๋ยวมันจะแบบผ่าน ตม.ไหม นู่น นี่ นั่น เพราะว่าได้ยินมาเยอะอะค่ะ เขาเรียกว่าอะไรอะ เสพ เสพแบบ Social มาเยอะว่าแบบ ใช่ ว่าแบบ เฮ้ย เราถึงที่นู่นน่ะ ถ้าเกิด เราแบบ ทำแบบ เขาเรียกว่าอะไร ทำตัวไม่เหมือนนักท่องเที่ยว หรืออะไรอย่างเงี้ย เขาจะพาเราไปเข้าห้องเย็นนะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าเกิดเรา อา ใช่ ถ้าเรามีเงินไปน้อยอะเขาจะพาเราเข้าห้องเย็นนะ อะไรอย่างเงี้ย เออ
อ๋อ อ๋อ ยังใหญ่กว่าอีก อา อืม แล้วมันต้อง อา อา เสพ Social อา อืม อา เราก็ ม โอ้โฮ
ใช่ค่ะ
ฟังดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบน่า โอ้ น่าตื่นเต้น แล้วก็เหมือนน่าลุ้นด้วยเนาะ แล้วเป็นไงคะ ผลวันนั้นหลังจากที่ลงเครื่องมาปุ๊บอะ?
ใช่ โอ้โฮ ลงเครื่องมาปุ๊บ ใช่ไหม แป๊บหนึ่งก็ต่อ ต่อ เขาเรียกว่าอะไรอะ ต่อ ต่อ ตม.อะค่ะ คือเขาก็แบบว่า อ้าว มากัน 2 คนเหรอ เขาก็ถามว่า "เป็นอะไร?" คือเราอะก็เป็นแบบมีอาชีพเป็นแม่บ้านเนาะ สามีก็คือแบบว่าเป็นสามี เขาก็ไม่ได้ถามอะไรนะ เขาถาม "มีเงินมาเท่าไร?" เขาก็ไม่ได้ขอดู เออ สามีก็บอกว่า "ของเขามีไป 3,000 แฟนมีประมาณ 1,000" อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีบัตรเครดิตอีก อะไรประมาณนี้อะค่ะ อา แล้วเขาก็แบบ "โอเค Good luck" แล้วเขาก็แบบว่า ให้เข้าไปแบบว่าแบบ "Have a good trip" อะไรอย่างเงี้ย คือแบบว่าแบบ เออ เหมือนแบบ อา พยายามแบบ เออ แล้วเราก็แบบไปเนาะ พอไปปุ๊บอะค่ะ อา ก็ไปเอา เกา เอากระเป๋าแล้วก็เดินออกไปได้เลย แล้วเสร็จแล้วเราก็งงว่า "อ้าว ผ่าน ตม.แล้วเหรอ?" เออ
อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม อ๋อ อืม เหมือนมันโล่งกว่าที่เราคิด เอามา สิ่งที่เราคิด เรากังวล เราแบบคาดหวัง กลัวว่ามันจะเกิดนู่น นี่ นั่น นู่น นี่ นั่นหรือเปล่า ก็เลยแบบ โอ้โฮ
อืม เขาเลยบอกว่า "อ้าว อ้าว ผ่านออกมาแล้วนี่" แฟนเราแบบว่า "เดี๋ยวพี่ขอตัวแป๊บหนึ่งนะ" เขาก็เดินออกไปข้างนอก แล้วแบบอากาศมันเย็น ๆ น่ะค่ะ แล้วออกมา ล เข้ามาเนาะ เราก็เห็นเขาแบบ น้ำตาแบบ แบบ เหมือนแบบดีใจอะค่ะ คือต้อง ต้องเข้าใจกับคนที่แบบว่า อารมณ์แบบว่าไม่เคยไปต่างประเทศทั้งชีวิตอะ คือจะไปก็คือเหมือนแบบมีอุปสรรคมาโดยตลอดอะ เออ
อืม อืม อ๋อ อืม อืม อืม ใช่ แล้วฟังดูครั้งนี้เองก็ไม่ได้ธรรมดาด้วย เหมือนแบบ เหมือนมีอุปสรรคเนาะ ตั้งแต่สัมภาษณ์วีซาเลยที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น บวกกับต้องมีการเตรียมตัว อืม อืม
ใช่ เขาก็คิดในใจอะ เออ เขาก็คิดในใจแล้วว่า แบบว่ารอบนี้คงแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบมันง่ายแน่ ๆ คือเขาอาจจะแบบไม่ได้ไปแน่ ๆ เพราะว่าเขาเป็นคนน่ะ แบบดวงที่จะไม่ได้ไปต่างประเทศอะค่ะ เออ เขาคิดแบบนั้นมาตลอด ใช่
อืม อา อืม โอ้โฮ ฟังดูก็ถือว่าเป็นความภูมิใจเลยก็ว่าได้เนาะ ที่พอเหยียบ บ เครื่อง เหยียบเท้าลงเมกาปุ๊บเนี่ย ก็ไม่มีแบบว่าความกังวลอะไรเลยที่แบบ โอ้โฮ เราเครียด เราเสพ Social มาเยอะ แล้วเป็นไงคะ การใช้ชีวิตอะมันมีอีกมุมมองไหมที่แบบ เฮ้ย มันเปลี่ยนเราไปมากเลยล่ะ?
เออ ใช่ อีกมุมมองหนึ่งเลยค่ะ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วอะ แฟนน่ะก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเนาะ คือเริ่มแบบ คือตอนก่อนอะเขารู้สึกว่าเฉย ๆ จะมา คือเขาคิดว่า ผ่านหรอกในใจเขาว่าเราคิดว่าแบบนี้เนาะ แบบ เฮ้ย คงไม่ได้ไปหรอก แต่พอเขาแบบ เหมือนแบบได้มาเหยียบในประเทศจริง ๆ แล้วเขารู้สู้สึกว่า "เฮ้ย! มันมาถึงแล้วอะ มันจะดำเนินหน้าต่อไปไง" เขาก็เหมือนแบบว่าถามเราว่า "เอาไงดี? เอาไงดีเมีย?" อะไรอย่างนี้ แบบว่า เออ แบบจะ จะ จะปรับไปทางไหนดี คือเขาไม่เคยมาเนาะ ด้วยความที่เราไม่เก่งภาษา แต่เราเก่งการแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ การรอบรู้อะค่ะ เอาตัวรอดได้ แล้วบอกว่า "โอเค ไม่เป็นไร งั้นเดี๋ยวเราแบบ เราไปขึ้นรถกัน แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปแบบว่าบ้านพี่" เพราะว่าตอนนั้นน่ะด้วยความที่แบบ คือสมัยก่อนอะเนอาะตอนที่เราไปอะสมัยนั้นมันยังไม่มีแบบซิมอินเทอร์เน็ตหรือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาเราไปต่างประเทศอะ เราไปรุ่นนั้นเลยอะ อา พอมารุ่นนี้เราก็คือเปิด Roaming ไป แต่ก็คือแบบเราก็กลัวการใช้ กลัวรั่ว กลัวอะไรอย่างเงี้ย คือเราไม่มีความรู้ทางด้านนั้นน่ะค่ะ เราก็เลยแบบว่าใช้ ใช้ wifi ให้สนามบินโทรบอกพี่ว่า "กำลังจะขึ้นรถไป" แต่พี่บอกว่า "เปิด Roaming ไว้เลย ถ้ามันรั่วมันอะไรเดี๋ยวเขา เดี๋ยวเขาเคลียร์เอง เขาจ่ายเอง" อา เปิดไว้สักคนหนึ่ง อืม ใช่เราก็เลยเลือกว่าให้สามีเปิดแหละ เพราะว่าสามีเปิดอะมันใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อือ อืม ฮอืม อืม อืม เอาตัวรอด อา อืม อืม อ๋อ อืม อืม อือ ๆ ๆ อา อืม อืม ก็แบบ อืม ก็เหมือนแบบว่า โอ้โฮ เป็นการเตรียมตัวที่ต้องมีการระวังเรื่อง เลยเนาะ แล้วมันมีอุปสรรค หรือว่ามีความกลัวอะไรเกิดขึ้นบ้างเหรอคะ?
ใช่ ก็เราก็ต้องไปขึ้นรถเนาะ ขึ้นรถบัส อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็กลัวอย่างหนึ่ง ด้วยความที่เราอะแบบเป็นโรคอะเนาะ เขาเรียกว่าอะไรอะ เข้าห้องน้ำบ่อย คือแบบว่าพอแบบหลังจากการคลอดลูกอะเนาะ ภาวะของแบบ ของ ของคุณแม่มันก็เปลี่ยนไป แล้วตอนนั้นน่ะค่ะลูกเราได้แค่ขวบครึ่งเอง เขาเรียกว่าอะไร ฮอร์โมนเราก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นน่ะมันก็อาจจะแบบ มีการแบบว่า เออ อยากเข้าห้องน้ำบ่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อือ อืม ๆ อ้อ อืม โอ้โฮ ก็เกิดเป็นอุปสรรคเนาะ ที่แบบ โอ้ ตอนนั้นก็น่าจะมีความตื่นเต้น แต่ก็ต้อง เฮ้ย แบ่งเวลาไปเข้าห้องน้ำอยู่ด้วย โอ้ แล้ว อืม
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ แต่ว่าคือโชคดีเนาะ แบบว่ารถบัสที่ต่างประเทศอะมีห้องน้ำ งงมาก แล้วคือแบบ มันเหมือนกับแบบในประเทศเลยอะค่ะ คือ การเดินทางมันแค่ชั่วโมงเดียวอะ แต่ในรถน่ะมีห้องน้ำ
โอ้ ถือว่าสะดวกเนาะ แล้วก็ลดอุปสรรคของเรา ช่วยแบบ ช่วยอุปสรรคได้เลย แล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าตอนนั้นน่ะมันไม่มีห้องน้ำล่ะ มันจะยิ่งเป็นอุปสรรคเยอะไหมเอ่ย?
อืม ใช่ อือ เราก็คิดว่าอาจจะเป็นอุปสรรคตรงที่ว่าเราอาจจะต้องแบบ เออ ขอเขาจอด หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็หารถคันใหม่เนาะ แต่ก็คือเราดูเวลามาแล้วว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งอะค่ะ เอาจริง ๆ แล้วมันก็เหมือนแบบว่าจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไปถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวอะ อา <chuckles> ใช่ คือเราก็เคยแบบนั่งรถแบบนั้นน่ะค่ะ ชั่วโมงเดียวมันก็ มันก็ยังทนได้เนาะ เออ อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม อืม อืม โอ้โฮ อืม อือ ก็เป็นการแบบว่า ถือว่าโชคดีมากเลยเนาะที่มาลดอุปสรรคของเราตรงนั้นได้ แล้วก็เหมือนจะช่วยให้แบบเวลาการเดินทางมันก็รวดเร็วขึ้นด้วยเนาะ แล้วถ้าเกิดว่าหลัง หลังจากที่คุณกลับมาแล้วอะค่ะ อยากจะรู้เลยว่ามันมีมุมมอง หรือว่ามีการตัดสินใจไหนที่เปลี่ยนไปบ้างไหมคะ?
อ ใช่ ค่ะ ก็คือตัดสินใจเปลี่ยนไปเลย ก็คือว่าอยาก อยากไปอยู่ที่นู่นเลย แฟนเราก็คือแบบว่าเหมือนแบบ เริ่มแบบใช้ชีวิตแบบใหม่อะค่ะ ก็คือไม่ได้แบบ ไม่ได้ฟิกซ์ถึงเรื่องงานราชการอีกแล้วเนาะ ก็คือเหมือนแบบว่าแยกย้ายออกมาแบบว่าทำในงานที่แบบว่าตัวเองรักอะค่ะ แล้วก็รอที่จะแบบว่าเดินทางไปที่นู่น อะไรประมาณนี้ อา ใช่ เพราะว่าการที่จะไปที่นู่นน่ะค่ะ มันเหมือนแบบมันล่อง ต้องเริ่มเก็บเงินแล้ว พอถ้าเผิด เราทำงานราชการน่ะ รู้เลยว่าเก็บ เก็บเงินไม่ได้ เก็บเงินไม่พอแน่นอน เลย เลยต้องแบบว่าเปลี่ยนสายงานใหม่ แล้วก็หางานเสริม หรือว่าหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ จะทำให้เราอะมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ มีเงินน่ะค่ะที่จะไปตรงนั้น เพราะว่าการที่เราจะแบบใช้ เขาเรียกว่าอะไร apply วีซา หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ มัน มันค่อนข้างจะใช้เงินสูง อย่างน้อยต่อหัวอะก็น่าจะประมาณแบบเกือบ ๆ 300,000 อะ แล้ว แล้ว 3 คนน่ะค่ะมันก็น่าจะประมาณอยู่ที่แบบ น่าจะแบบ ประมาณแบบ 9- 900,000 ได้อยู่ ที่แบบคิดอะ อือ
อืม อืม อืม อืม ฮ อืม อืม อืม อือ อือ อือ ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะเนาะ แล้วก็กลับมาแล้วก็ได้ตระหนักในเรื่องของการงานมากขึ้นเนาะ ถึงขั้นแบบเปลี่ยนหน้าที่การงานเลย ก็ โอ้โฮ ถือว่าเปิดมุมมองต่าง ๆ หลากหลายเลยก็ว่าได้เนาะ ก็ อา
อืม ใช่ ใช่ แล้วการใช้ชีวิตอะค่ะมันก็เปลี่ยนไปเลยเนาะ คือเราไปอยู่ที่นู่นน่ะการใช้ชีวิตคือมันแบบสะดวกสบายมาก อะไรอย่างเงี้ย คือพอมาอยู่ที่นี่มันเหมือนแบบใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้แล้วอะ ที่แบบจะต้องขับรถไปไหนแบบที่ใช้เวลานาน ๆ น่ะค่ะ เพราะว่าอยู่นู่นเนาะไม่ว่าเราจะไปห้าง หรือไปอะไรอ่ะ ใช้เวลาแค่แบบ 10 นาที 20 นาทีอะ แล้ว ม เหมือนแบบ ถ้าเผื่อมันอยู่ในเวิ้งเดียวกันน่ะค่ะ อา มันก็เหมือนแบบอย่างสมมุติเรา เรา น เราอยู่จุดเนี้ย เราจะไปอีกจุดหนึ่งเราก็ขับรถไป เออ
อืม อ๋อ อืม อืม อือ อือ อือ ก็ถือว่าเป็นแบบว่าความสะดวกมาก ๆ เนาะ ที่เข้ามาช่วย วันนี้ก็รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มารับฟังเนาะว่าการเดินทางทริปไหนของคุณที่เปลี่ยนโลกไปเลย มองโลกเปลี่ยนไปเลย วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแชร์ให้ฟังอะค่ะ
ใช่ ค่ะ สวัสดีค่ะ